Hm. Ach so also, in meinem Beruf geht es zum Beispiel darum, ähm, jungen Menschen, äh, Fachkräften und Führungskräfte Kräften in den in den richtigen Beruf zu helfen. Und, äh, das ist natürlich schon 'ne gewisse Herausforderung für diese Leute dann auch das Passende, äh, zu finden und die passenden Vorschläge zu haben, denn immerhin hält man da ja die 'n Stück der Karriere und der des Werdegangs und der Lebensperspektive in den Händen. Das schon Herausforderung f herausfordernd, aber, äh, 'ne bewältigbare Herausforderung, jetzt. Genau.
Was sind das für welche? Aha. Mhm. Richtig. Okay, okay. Ja. Und wie sieht es in deinem privaten Leben aus?
Mhm. Hm.
Herausforderung.
Ja, hm, ich fi privat finde ich, gibt es eigentlich nicht so nicht so in meinem Leben nicht so wirklich die Herausforderung. Da ist eigentlich also, vielleicht kann hast du Ideen, w äh, was es da für Herausforderungen geben könnte? Ich finde jetzt mein Privatleben nicht nicht herausfordernd irgendwie. <chuckles> Muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Aha, und wie kommt das? Weil du weil du lieber in deiner Komfortzone bleibst?
<laughs> Das klingt das klingt ja fast wie 'ne Trickfrage! Ne, ähm, <giggles> ne, mein Privatleben ist eigentlich eigentlich eigentlich eigentlich eigentlich gut, und ich mag es so, äh, wie es wie es wie es ist, äh, prakti praktisch in meiner Komfortzone. <laughs> A aber es it
Da fühlst du dich wohl? Ha ha ha. Äh, jetzt komfortabel? Ja? <laughs> Okay, okay. Was was was bräuchte es was für eine Herausforderung bräuchte es, um, äh, für dich etwas zu ändern in deiner Komfortzone?
Mhm. Ähm.